Gimana tuh?
Ya, gitu ya keng yang kayak The Weekend. Maksudnya kayak gitu. <chuckles> Yang kayak The Weekend. Yang yang apa namanya, yang emang jatohnya tuh, eee, disko yang
Iya, iya. <chuckles> Iya. Oh, gitu? Hmm.
eee, elektronik musik yang apa ya, hmm, <sucks teeth> bingung aku sih ngejelasin genre itu tuh, genre apa gitu, hmm.
Mmm, hmm. Iya, ya ya. Susah ya kalau dijelasin ya. Karena emang itu tuh sebenarnya bisa dirasain tapi bingung gitu kan buat jelasin dengan kata-katanya gitu ya? Hmm. Tapi nih, eee, aku penasaran, ada nggak sih kayak 1 band atau artis gitu ya, yang mungkin kalian semua suka suka banget gitu favorit. Yang kayak suka kalian setel di semua perjalananlah selama ini gitu, ada nggak?
Iya. Iya, heeh, hmm. Iya iya. Iya, kayak Iya. Iya. Dewa 19 sih.
Dewa 19 ya? Kenapa tuh?
Ya, soalnya semuanya nyanyi. Kalau nyanyi Dewa 19, semuanya nyanyi. Iya.
Oh, gitu ya. Ikut ngerasain galaunya gitukah?
Iya, mungkin apa ya lebih ke apa namanya, eee, nostalgia juga ya waktu itu. Jadi jadi sering nge-play aja gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Sing along, hmm. Gitu.
Mhm. Mmm, gitu ya? Jadi Dewa 19 yah yang apa ya, kayak istilahnya megang memori kalianlah ya jadinya
Iya, yang menyatukan intinya, hmm hmm.
Bener. Jadinya ini ya kalian jadi kayak ngerasa ikut apa sih, sedih bar bersamalah ya kalau kayak gitu. Oke deh, mungkin itu dulu kali ya kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali gitu ya? Makasih banyak ya buat hari ini.
Iya, betul. Mmm. Iya. Iya, sama-sama.

Nah, aku pengen deh kamu ca ya. Kamu tuh sebenarnya tipe orang yang suka road trip sama teman-teman gitu nggak?
Iya. Iya lah, iya sering. Berempat gitu, naik mobil sama teman-temanku, main ke pantai biasanya ya ke biasanya, apa ya. Mmm, kalau momen-momen kayak gitu emang salah satu untuk umur-umurku sekarang ya, itu emang, apa ya, kayak benar-benar jata eee, apa, cetakan memori tuh itu gitu, harusnya.
Iya. Heeh. Mmm. Ibu, apa heeh, bikin memori ya buat teman-teman ya. Baik. Nah, itu tuh kalian nih kalau misalnya berangkat bareng-bareng gitu ya, pakai mobil gitu tuh, atau pakai apalah mungkin ya. Nah itu tuh suka ini nggak kayak nyetel suka nyetel musik gitu nggak? Mmm.
Iya, bikin memori sama teman-teman. Mhm. <clears throat> Mhm. Iya iya. Naik naik kolbak dong. Mhm. Iya iya. Nyetel, nyetel musik. Sering sering. Jadi <clears throat> jadi lucu tahu, nya contoh nih dari berempat atau berlima gitu ya.. <clears throat> Oke, salah satu kita nyopir berarti kan, jadi supir. Nah, pasti aja ada 2 orang yang emang rebutan.
Mmm.
Rebutan aux, rebutan nge-play musik di mobil. Iya, buat nyetel musik di mobil tuh rebutan. Dan biasanya sih, untuk orang yang emang di depan yang duduknya jadi gini
Mmm, buat setel musiknya itu ya? Mhm. Mmm.
ruginya untuk orang yang duduk di depan, maksudnya yang shotgun ya istilahnya itu shotgun duduk di depan. Itu tuh mereka, disuruh-suruh atau dikomen atau di ini. "Kok lagunya gini sih," gitu.
Mmm. Disalah-salahin gitu ya? <chuckles>
Disalah-salahin. Apaan nih jam jam segini lagunya begini, gitu. Tapi yang di depan itu sebenarnya ya kalau emang nggak baperan, itu dia bisa nge-play apa aja yang dia mau, gitu. Dan kalau emang dia kuat, orang-orang ngomong, "Play ini dong!" Terus dia kayak, "Entar ini dulu." Kalau emang kuat mah, ya kuat-kuat aja nge-play s apa, musik yang iya, musik yang emang dia suka. Tapi kebet kebetulan kalau aku memang lagi road trip gitu, itu biasanya aku, yang jadi ininya, kalau mau iya, istilahnya radio head-nya. Iya, aku yang jadi ininya, apa namanya, eee, megang musiknya tapi ya kadang berkolaborasi juga lah sama yang lain, gitu kan. Terus tiba-tiba orang kayak, nge-play ini dong, nge-play itu dong, nge-play ini dong, kayak gitu dan
<chuckles> Mmm, mhm mhm. Mhm, lebih dominan gitu ya? Mhm. Oh yang di depan ya? Weits. Mmm. Mmm.
apa ya
Tapi kamu nih, apa, kalau misalnya lagi di depan gini ya, berapa persen sih kamu bakal setel lagu-lagumu sama dari request teman-teman gitu?
Mmm mmm. Iya iya iya. Mungkin ada lah. <tsk> Kalau aku ya. Aku nge-play laguku sendiri mungkin 60% atau 65%, terus sisanya teman-temanku, yang request. Soalnya mereka juga kadang nggak terlalu peduli juga.
Mhm. Mmm.